ทางคุณน่ะค่ะ เคยใช้บริการส่งอาหารบ่อยไหมคะ? แล้วมีอะไรที่คุณชอบหรือว่าไม่ชอบบ้างอะค่ะ?
โอ้โฮ้ บริการนี้เนาะ น้อยคนนะที่จะไม่ได้ใช้อะ เมื่อก่อนน่ะเราก็ใช้ไม่เป็นนะ เออ เมื่อก่อนเราใช้ไม่เป็นเลย แล้วเราก็รู้สึกแบบว่าล้าหลังมากเลยอะ ถ้าจะอยากได้อะไร? อยากกินอะไรนะ? เราต้องขับรถออกไปซื้ออะ เพราะว่า เออ เราใช้ เราใช้ไม่เป็นจริง ๆ แล้วเราก็เคยมีเพื่อนสอนแล้วนะ แต่ไม่เข้าใจอะว่าแล้วยังไง? อาหารมันจะมา เขาจะมากับเขา แล้วมันจะร้อนหรือมันอะไร? ไม่เข้าใจ อย่างเงี้ยค่ะ
อืม จริงด้วย อืม ใช่ค่ะ อือ อืม ค่ะ อือ อา เหมือนก็มีความกังวล แล้วก็ยังงงในระบบการสั่งอาหารอยู่
ใช่ ๆ แล้วแบบเหมือนช่วงที่ระบบมันเข้ามาแรก ๆ เนาะ เขาก็จะเหมือนมีปัญหากับ เอ่อ ผู้ส่ง อะ เรียกว่า ไรเดอร์อะเนาะ ก็ไรเดอร์คนนู้น คนนี้ แบบมาแล้วก็มีปัญหาเหมือนที่เป็นข่าว อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึก ใช่ ใช่ เราก็เลยรู้สึกว่า อุ๊ย ตัดปัญหาไม่ใช้ ๆ เดี๋ยวถ้าอยากกินอะไรอะก็ออกไปซื้อกินเองก็ได้นี่ ทำไมจะต้องแบบว่า เออ เมื่อก่อนไม่เห็นมีระบบนี้เราก็อยู่มาได้ตั้งนาน อะไร อย่างเงี้ย เออ
ค่ะ อา ใช่ อ๋อ มีข่าวเสีย ๆ หาย ๆ อะเนาะ อา อืม ทำไม? อ๋อ ก็คือแบบว่า อุ๊ย ถ้าปัญหาเยอะเราเลี่ยงไม่ใช้ดีกว่า แล้วจุดตรงไหนที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนใจมาใช้บริการแบบนี้ล่ะคะ?
อืม ก็โควิดนั่นแหละ ค่ะ มันไปไม่ได้เนาะ เออ มันไปไม่ได้ มันทำอะไรไม่ได้ แล้วก็คือเขาก็รณรงค์ว่าให้ใช้บริการคนเหล่านี้ดีกว่า เพราะว่ามันลดการสัมผัส อะไรแบบเนี้ย เราก็เลย เออ ก็ต้องฝึกแล้วแหละ เออ มันเหมือนจำเป็นน่ะเนาะ เราก็ต้องทำแล้วแหละ แล้วพอใช้เป็นครั้งหนึ่งก็ใช้ไปตลอดกาลและตลอด ไป <giggles>
อ๋อ จริงด้วยเนาะ จริง อา อา ใช่ แล้วก็ แล้วก็เหมือน เขาเรียกว่าอะไร เป็นแฟนพันธุ์แท้แอปไปแล้วด้วยซ้ำ
ใช่ คูปองโพรโมชันนะอย่าให้เหลือ ถึงไม่อยากกิน มีคูปองอยู่ก็สั่งมาเถอะ เดี๋ยวไว้กินวันอื่นก็ได้ แบบนี้ เออ
อา อือ เข้าใจเลยค่ะ แล้วจำ เมนูอันแรกได้ไหมคะ ที่คุณได้ลองสั่งผ่านแอปครั้งแรก?
อ่า ก็เป็นเมนูทั่วไปเลยอะค่ะ เป็นเมนู เอ่อ พวกข้าวผัด ข้าวผัดกะเพรามั้ง ถ้าจำไม่ผิดอะ เพราะเราอะ ใช่ ๆ ใช่ ๆ เออ จริง เพราะว่าไม่อยากมีปัญหาว่า เฮ้ย กังวลไง น้ำซุปหก เดี๋ยวไม่แยกน้ำมา เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยว เดี๋ยวล้านแปดอะ เราก็เลยแบบว่า เออ ๆ ๆ งั้นเอาเนี่ยของกันตายไป ใช่ แล้วมันก็เป็นเหมือนช่วงโควิดที่ เออ ก็มันผ่านความร้อนแล้วกันเนาะ ไม่ต้องแบบสั่งอะไรพิศดารหรอก ของดง ของดอง ของปลาดง ปลาดิบ ไม่ต้อง ๆ เอาอย่างนี้แหละ เออ ก็เลย
อ๋อ ก็เหมือนสั่งแบบ เบสิก ๆ ไว้ก่อน เอาง่าย ๆ เนาะ อือ อือ เอาง่าย ๆ ไว้ก่อน อย่างน้อยก็น่าจะส่งเร็ว แล้วก็ไม่มีปัญหา
ใช่ ๆ แต่ว่าพอเราติดการสั่งอาหารนะ เราก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย ตัวเราก็ขี้เกียจขึ้นมากเลยเนาะ เหมือนแบบขี้เกียจแม้กระทั่งแบบไม่ทำอาหารเองแล้วอะ เออ ขี้เกียจ ขี้เกียจไปเดิน เดินตลาดเพื่อที่จะซื้อของสดเข้าตู้เย็น ขี้เกียจ แบบมันขี้เกียจอะเนาะ เพราะว่าเราก็รู้สึกว่า ใช่
อา อา อืม เข้าใจเลย อือ อือ มันขี้เกียจไปหมดเลย เพราะว่าทุกอย่างที่ ที่เราต้องการมันอยู่ในมือเราแล้วอะ แล้วทำไมเราต้องไปทำ?
ใช่ ใช่ เราก็แบบว่า เออ ก็ไม่ต้องแบบตั้งแก๊สให้มันร้อนไหม? ไม่ต้องหั่นผักไหม? ไม่ต้องล้างผักด้วย เออ เรียกเขามาเลยอยากกินอะไรมีหมด เออ เราก็เลยแบบ เออ งั้นก็โอเคนะ กับ หมาย หมายถึงว่าทัศนคติที่ เออ เคยไม่ชอบอะ มันก็ค่อย ๆ เปลี่ยนไป แล้วทีเนี้ยเหมือน เหมือนกับว่า มันกลายเป็นแบบเรื่องที่ขาดไม่ได้ไปแล้ว ก็จะสั่ง ใช่ สั่งบ่อยขึ้น
อืม เต็มที่เลย ค่ะ อา ขาดไม่ได้ แสดงว่าวันหนึ่งสั่งบ่อยเหรอคะ?
อืม จริง ๆ ต้องมีการวางแผนนะ เออ เพื่อให้ความคุ้มค่า
อา โอ้ ถึงกับต้องมีการวางแผนเลย เป็นยังไงอะคะ?
อ๋อ ใน ใน ก็เดี๋ยวเนี้ยเขาจะมีโปร ใช่ไหม เหมือนแบบว่า อุ๊ย ถ้าคุณสั่งร้านนี้นะ แล้วคุณสั่งร้านที่ 2 ตอนนี้ในตอนที่ร้านแรกยังไม่ ทำไม่เสร็จนะ คุณจะได้บริการส่งฟรี หรือว่าได้ลดอีก 30% ไปเลย อะไร อย่างงี้ <chuckles>
อา เป็น เป็นอย่างงั้นเหรอคะ? แล้วอย่างนี้ทางคุณก็ต้องเหมือนแบบว่า วางแผนทั้งร้าน 1 และร้าน 2 อย่างนี้เหรอ?
ใช่ ก็คือเราอาจจะวางแผนแบบนี้ค่ะว่า อา ถ้าเราสั่งมาแค่มื้อเดียวอาจจะไม่คุ้มนะ เราอาจจะสั่งมาเผื่อคนอื่นไปด้วย หรือไม่ก็สั่งเผื่อมื้ออื่นไปด้วย มันจะได้แบบว่าประหยัดค่าส่ง อะไรแบบนี้ล่ะค่ะ อือ
อือ อ๋อ อ๋อ เหมือนวางแผนล่วงหน้าไปเลย
ใช่ แล้วก็วางแผน ไปถึงขั้นแบบประเภทอาหารนะว่า อุ๊ย ถ้าเกิดว่าจะสั่งมาเผื่อนะเราจะต้องไม่สั่งอะไร ที่เหมือนแบบว่าเก็บแล้วมันเซ็งอะ อย่างเช่น แบบ
อา พิสดาร เหมือนพิศดารมาก ๆ <chuckles>
เออ ต้องคิดวางแผนเป็นระบบ แบบอย่างส้มตำอะไรเงี้ย เออ เราจะไม่ ไม่ ไม่เอาไว้กินมื้อเย็นนะ ถ้าจะสั่งต้องกินเลย แต่ถ้ามื้อเย็นเนี่ย เราอาจจะเป็นเหมือนแบบข้าวหมูทอดก็ได้นะ เอามาเข้าเวฟ แล้วก็กินได้อร่อยเหมือนเดิม อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อือ อา โอ้โฮ ดูเป็นเรื่องจริงจังเหมือนกันนะคะเนี่ย <chuckles>
<laughs> เพราะว่าไม่งั้นน่ะ มัน มัน มันไม่ได้ไง ถ้าเกิดว่าเราสั่งทั้งทีเราต้องแบบ เออ เอาให้คุ้ม แล้วเราต้องวางแผนก่อนนะ ร้าน 1 ร้าน 2 ประเภทอาหาร สั่งให้ใครบ้างนะ แล้วจะหมดนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบ ใช่
ใช่ อือ โอ้โฮ ดูวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะ แล้วอย่างแอปเนี่ย ก็มีหลาย ๆ แอปอะค่ะทางคุณเนี่ย เลือกใช้แอปไหนบ่อยที่สุดเหรอคะ?
เออ ดิ อืม ส่วนใหญ่เราเลือกใช้ LINE MAN น่ะค่ะ เพราะว่าเหตุผลเลยนะ มันเหมือนแบบว่า เออ ยิ่งช่วงนี้ด้วยเนาะ เฉพาะช่วงนี้นะ เขาแบบเข้าร่วมกับโครงการของรัฐบาลอะ คนละครึ่งอะคนละครึ่ง เออ ร้านเขาก็ร่วมเยอะมากเลย แล้วก็เป็นกำไรของผู้บริโภคใช่ไหมล่ะคะ? เออ
อือ อะ ค่ะ อ๋อ อือ อา อย่างงี้ก็เต็มที่เลยใช่ไหมคะเนี่ย?
ก็เต็มที่ ก็สั่งได้มากขึ้น เพราะว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋า แล้ว เราก็แบบโอเค โอเค แล้วก็ใช้คูปอง ใช้โพรโมชันร่วมกันก็ยิ่งคุ้มเลยค่ะ
อะ แล้วก็ แล้วก็คนละครึ่งเข้าไปอีก
อา ยิ่งดับเบิลคูณเข้าไปเลยแบบ เออ ดี อะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่ แต่เรื่องพวกเนี้ย โอเคล่ะ มันก็สะดวกสำหรับเราอะนะ แต่มันก็มีจุดที่เราไม่ชอบเหมือนกันนะ อือ
ค่ะ อ้าว มีจุดที่ไม่ชอบด้วย เท่าที่ฟังมาคุณก็ดูชอบแอปส่งอาหารนะคะ แล้วจุดไหนที่คุณไม่ชอบล่ะคะเนี่ย?
ก็จุดที่เราไม่ชอบนะ มันเป็น 1 เลยนะ อะ เออ ขึ้นชื่อว่าแอปส่งอาหารน่ะ มันก็ต้องรอใช่ไหม?
ค่ะ อือ
ถ้าหิวมาก ๆ อะ มันก็หน้ามืดเหมือนกันนะ <laughs>
อ้าว หน้ามืด หมายความว่า ยังไงอะคะ? หน้ามืด
ก็ ก็หิวมากอะ แล้วถ้าสมมติว่า แบบ เออ เหมือนบังเอิญจังหวะชีวิตเหมือนตกต่ำแล้วกัน ได้แบบ LINE MAN ที่เหมือนแบบ เออ เหมือนไรเดอร์แบบช้าอะ แบบวนไปนู่น วกไปนี่ แล้วแบบหาบ้านเราไม่เจอ
โอ้! อ๋อ เหมือนจังหวะชีวิต หิวก็หิว ไรเดอร์ก็ช้าอีก ร้านก็ทำช้าอีก
อา อ้าว อา หน้ามืดนะ โมโหหิวนะ อย่างเงี้ยถูกไหม?
อืม โอ้ แล้วเคย แล้วเคยไหมคะ? เคยแบบว่า อุ๊ย ทำไมช้าจังเลย หิวก็หิวจะเป็นลมแล้วเนี่ย
เคย ก็บอกแล้วช่วงชีวิตตกต่ำไง เราก็จะแบบ เออ เหมือนแบบ โอ้ ปวดท้องอะไม่ไหวแล้ว แล้วเราก็จะแบบหน้าบูดหน้า หน้าบึ้ง หน้าหมู หน้าหมี หน้าหมา ใส่เขาอย่างเงี้ย เราก็แบบ เออ อันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า เออ มันเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะ ที่เราไม่ค่อยชอบในการใช้แอป ถ้าเกิดว่าเราหิวมาก ๆ อะ เราก็เลือก เลือกที่จะขับรถออกไปหาอะไรทานเลย ที่เหมือนแบบว่า เออ ทานง่าย ๆ แล้วได้เลยแบบเนี้ย
<chuckles> อืม อา เหมือนใกล้ เหมือนใกล้เรา สะดวกเราเอา เอา เขาเรียกว่าอะไร เหมือนแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านี้ก่อน ให้หายโมโหหิวก่อน
ช ใช่ ๆ แล้วถ้าอยากจะสั่งของกรุบกริบอะไร ว่ากันวันอื่น อะไรอย่างเงี้ย เออ
อ๋อ ตอนที่อารมณ์ดี ๆ จะดี กว่า
ใช่ เพราะว่าเหมือนแอปอะ มันรองรับคนอารมณ์ดีนั่นแหละ มันไม่ได้รับคน อารมณ์เสียแบบเราหรอก <chuckles>
โอ้ อ๋อ เข้า เข้าใจเลยค่ะ แล้ว แล้วอย่างงี้แสดงว่า เคยเจอประสบการณ์ไม่ดี ที่จำได้ฝังใจมีไหมคะ?
อ่า ก็อาจจะมีนะคะ ก็อย่างที่บอกแหละว่า เหมือนไรเดอร์หาบ้านไม่เจอ แล้วเขาก็ถาม แล้วเราอะก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ในตอนที่เขาแบบ โทร กำลังจะโทรมาถามทาง อย่างเงี้ย แล้วบ้านที่เราอยู่อะเขาเป็นหมู่บ้านไงคะ เออ แล้วพอเป็นหมู่บ้านน่ะ ถ้า เหมือนเขาบอกพิกัดบ้านไม่ชัดเจนน่ะ คุณ รปภ. หน้าบ้านน่ะ เขาก็จะไม่ปล่อยเข้ามาถูกไหมคะ เพื่อความปลอดภัย
อ้าว อ้าว อืม อา เขาก็เห็นว่า เป็นบุคคลต้องน่าสงสัย
เขาก็โมโหเราไง เพราะว่าก็เราไม่ได้รับโทรศัพท์ เพราะเราแบบเหมือนทำ อาบน้ำอยู่ หรืออะไรสักอย่างเนาะ จำไม่ได้ที่เรา มือถืออะ คือพอเขามาถึงหน้าบ้านเขาก็โมโหใส่เราเหมือนแบบ อีกนิดนึงเป็นฆาตกรได้แล้วอะ <chuckles>
อ้าว อืม อ้าว โอ้โฮ โมโหขนาดนั้นเลยขอแนะ เหรอคะ?
ใช่ ๆ เพราะเขา อย่างไรเดอร์พวกเนี้ยค่ะ เขาต้องเหมือนทำเวลาเนาะ เพื่อที่จะได้แบบทำรอบเยอะ ๆ อะ แล้วเรา เราก็รู้สึกแหละว่า เออ เราก็บอกพิกัดเราไม่ชัดเจนจริง ๆ แล้วเราก็ไม่รับโทรศัพท์อีกต่างหาก แล้วเขาก็ต้องไปเสียเวลาอยู่หน้าหมู่บ้านตั้งนาน อย่างเงี้ย เออ
อา จริงด้วย อืม จริง เขาอาจจะต้องมีออร์เดอร์ ที่ไปส่งต่อแบบรีบ ๆ เขาก็คงโมโหเหมือนกันนั่นแหละ แล้ว อือ
ใช่ ๆ ก็เข้าใจเขาได้ อันเนี้ยก็ เออ อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกแย่กับตัวเราด้วย แล้วก็กับตัวพี่ไรเดอร์เองด้วยเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย เรา
ค่ะ อืม ค่ะ แล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงอะคะ?
ก็ขอโทษเขาไปล่ะค่ะ เพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วอะเนาะ เขาก็เหมือนดุอะ เหมือนดุแบบว่า เออ ผมเสียเวลามากเลยนะพี่ เดี๋ยวผมจะต้องไปตรงนู้น ตรงนี้อีก อย่างงี้ อย่างงู้น อย่างงั้น เราก็บอก "ขอโทษจริง ๆ เมื่อกี้เข้าห้องน้ำ ไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษนะ ขอโทษ นะ" อะไรอย่างเนี้ย เออ เขาก็ เออ เหมือนแบบคนไทยอะเนาะ ขอโทษกันก็ให้อภัยกันแหละ เออ แต่มันก็
อืม อืม อืม ค่ะ อ๋อ ก็ดีนะคะ ที่ไม่เกิดเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้น
แต่ แต่ก็รู้เลยนะว่าเขาก็ค่อนข้างโมโหหนักเลยแหละ อันเนี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เออ ก็อันตรายเหมือนกันเนาะ เพราะไรเดอร์ก็รู้จักบ้านเราแล้วอะ
อืม จริงด้วยค่ะ อันนี้ก็เป็นเหมือนแบบประสบการณ์ที่ไม่ดี แล้ว ปรับอารมณ์กันดีกว่า มีประสบการณ์ดี ๆ ที่แบบประทับใจไหมคะ?
ใช่ อุ๊ย ก็มีนะเหมือนแบบว่า อย่าง อย่างเหมือนอันนี้อาจจะผิดกฎของเขานิดหนึ่งอะเนาะ เราก็เหมือนสั่งอาหารแล้วเราไม่สบายอะค่ะ เออ เราไม่สบาย เราก็เลยเหมือนแบบว่าโทรไปหาพี่ไรเดอร์บอกว่า "พี่คะ หนูรู้นะว่ามันผิดกฎอะ แต่พี่ช่วยแวะซื้อยาตัวเนี้ยมาให้หน่อยได้ไหม แล้วเดี๋ยวหนูอะให้พิเศษเพิ่ม"
อา อ้าว น่ารัก
เออ คืออันที่จริงเขาจะปฏิเสธก็ได้อะถูกไหม? เพราะว่ามัน
จริงค่ะ เพราะว่ามันก็ เขาก็มีกฎของเขาอยู่เหมือนกัน
ใช่ ว่าเขาห้ามซื้อยา อะไรอย่างเงี้ย ว่าห้ามแบบไปซื้อของอย่างอื่นที่ไม่ได้สั่งอะไร ใน ในแอปของเขา อย่างเงี้ย เพราะว่าแอปมันก็ต้องเสียเปอร์เซ็นต์เนาะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่เขาก็บอก "โอเคครับ เดี๋ยวผมซื้อให้นะ" อะไรเงี้ย เออ แล้วพอเขามาเขาก็ยื่นยา ไม่ใช่ยาพาราทั่วไป อะไรอย่างเงี้ย ถูกไหม เขาก็ยื่นยาตัวที่เราต้องการให้ แล้วเรา แล้วเขาก็บอกว่า เออ เหมือนมันเป็นคำพูดเล็ก ๆ นะ แต่มันเหมือนแบบ <tsk> ตรึงใจเนาะ เขาก็พูดบอกว่า เออ "ป่วยเหรอครับ? เออ หายไว ๆ นะ" อะไรแบบเนี้ย เราก็เลย โอ้! พี่ไรเดอร์ <chuckles>
อืม ค่ะ ใช่ อือ อา ค่ะ โอ้โฮ เหมือน เหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนใจฟูเหมือนกันนะคะ ตอนนั้นป่วยก็อาจจะแบบว่า อุ๊ย หายป่วยขึ้นมาเลย
ก็ ก็ไม่ขนาดนั้น แต่ก็รู้สึกว่า เออ ดีจังเลยนะ เหมือนแบบในสังคมอะคนมีน้ำใจเขาก็มีแหละ อะไรอย่างเงี้ย แต่ แต่จริง ๆ อะ ถ้าไม่จำเป็นเนาะเราก็อาจจะไม่เลือกทำหรอก เพราะว่าแบบ เพราะมันผิดกฎของเขา อย่างเงี้ย แต่ตอนนั้นเราก็เหมือน เออ ก็ยื่น ยื่นน้ำใจของเราให้เขาเหมือนกันน่ะค่ะ เราก็ทิปเขาไปเหมือนกัน มันก็เหมือนแบบว่า อะ วิน ๆ แหละ ก็ต่างคนต่างได้ เราก็ได้ของที่ต้องการ โดยที่เราก็ไม่ต้องฝ่าฝืนสังขารตัวเองออกไปซื้อ ยา อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ
อือ จริงค่ะ อืม ใช่ ใช่ เพราะทางคุณก็ป่วย แล้วก็จะให้ออกไปซื้อยาก็เดี๋ยวจะอาการหนักกว่าเดิม แต่ทางพี่ไรเดอร์ เขาก็น่ารักนะคะ ที่แบบว่าเขาอุตส่าห์ เอาจริง ๆ ก็ผิดกฎเขาแหละ อุตส่าห์ผิดกฎที่ยอมซื้อมาให้ แล้วยังแบบว่าเหมือน เขาเรียกว่าอะไร เหมือนอวยพรให้หายเร็ว ๆ อีก
ใช่ เราก็เลย เออ อันนั้นน่ะมันเป็นประสบการณ์ที่เหมือนคนแปลกหน้าสร้างความประทับใจให้กับเรา อย่างเงี้ย เราก็เลย เออ จริง ๆ ก็มีข้อดีข้อเสียแหละ แต่ว่า อืม อย่างข้อเสียที่เราก็ไม่ชอบก็มีเหมือน มันก็มีอีกนะนอกจากรอแล้วอะ เรา เรา เราก็แค่รู้สึกว่า อืม เมื่อก่อนเราเป็นคนชอบทานอาหารร้อน ๆ ไง เราก็จะรู้สึกว่า อาหารบางอย่างอะพอมาถึงบ้านเราแล้วอะ มันไม่อร่อยเหมือนกับไปทานที่ร้านน่ะ ยกตัวอย่างเลยนะ เออ ก๋วยเตี๋ยวอะ เส้นเล็กเงี้ย เออ ต่อให้เราสั่งแยกน้ำมาแล้ว ต่อให้เราสั่งแบบเป็นรสที่เราชอบแล้วก็ตามอะ แต่พอมันเป็นเส้นเล็ก พอมันมาถึงบ้านมันเกาะ ๆ กันน่ะ
อืม จริง หือ อา มีอะไรอีกเหรอคะ? อา โอ้ จริงค่ะ เห็นด้วย อืม มันก็อืดแล้วอะเนาะ
เออ มันเกาะกันเป็นก้อน ๆ น่ะ มันไม่กระจายตัวเป็นเส้นเล็กอะ เราก็เลยเหมือนแบบว่า เออ
มัน มันรักกันแล้วแหละ มันไม่แยกตัวกัน แล้วแหละ
ใช่ ใช่ อันเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า เออ ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะ ที่แบบว่า เออ ใช้แอปส่งอาหารอะ มันสู้ไม่ได้เลยกับรสชาติที่ไปทานที่ร้าน อะไรอย่างเงี้ย อืม เพราะฉะนั้นก็ลองชั่งน้ำหนักดูแหละว่า เออ เราชอบตรงไหน? เราไม่ชอบตรงไหน? เราก็ไม่เลือกที่จะทำอะเนาะ แต่ถ้าเกิดว่า ก็ปฏิเสธไม่ได้อะ อย่างที่บอกว่า ก็ยังคงใช้บริการอยู่ดีอะ เพราะ ว่า เป็นคนขี้เกียจไปแล้ว ติดการสั่งอาหาร ใช่
ค่ะ ก็ อา อ๋อ งั้นแสดงว่า ต่อให้ ก็หมดช่วงโควิดแล้วแหละ เขาไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์ ก็ยังใช้แอปนี้อยู่ทุกวันนี้เหรอคะ?
ใช่ ก็ยังใช้อยู่ เพราะว่าก็รู้สึกว่า มันมีบางวันเนาะ ที่ไม่อยากทำอะไรเลย อยากแบบ ถ้าเป็นไปได้ ก็ถ้ามีบริการป้อนข้าวถึงปากก็อาจจะใช้ ด้วย <laughs>
อา โอ้ โอ้โฮ ถ้าขนาดนั้น <chuckles> ถ้าขนาดนั้น ค่าบริการจะเท่าไรคะเนี่ย?
<chuckles> ขี้เกียจไง แต่ก็โอเคแหละ พอมันมีอันเนี้ย เราก็รู้สึกเลยนะว่า เออ มันสะดวกสบายกับชีวิตของเราจริง ๆ ด้วยอะ
อ๋อ แสดงว่าถ้ามีบริการให้ป้อนข้าวเพิ่ม จะใช้บริการใช่ไหมคะเนี่ย? <chuckles>
ก็ไม่แน่ ถ้าเกิดว่าเขาให้เลือก ให้เลือกพี่ไรเดอร์ที่หน้าตาได้ด้วย แล้วก็มีแบบว่าเรตติงที่ เหมือนแบบว่า เอ่อ เขาเรียกว่าไร ลูกค้าให้ เออ ก็อาจจะแบบ ได้ค่ะ ก็อาจจะยอมเสียตรงนั้นเพิ่ม <chuckles>
โอ้ อา ขอ ขอเลือกได้หน่อย อา เข้าใจเลยค่ะ แล้วถ้า ทางคุณเสนอมาว่า มีบริการในการป้อนข้าว และอยากให้มีบริการอะไรเพิ่มเติมที่เป็นแบบนี้อีกไหมคะ?
<chuckles> จริง ๆ แล้วอะก็อาจจะ เอ่อ ขอให้เขาเหมือนแบบว่ามี เขาเรียกว่าไร ไรเดอร์ที่หลากหลาย ดีกว่าค่ะ เหมือนแบบว่า เออ ผู้หญิงเอย คนแก่เอย ผู้ชายเอย อะไรแบบเนี้ย เออ เหมือน เหมือนสร้างโอกาสอะ
<chuckles> อ๋อ หลากหลาย โอ้โฮ ถ้าคนแก่ เขาจะโอเคไหมคะเนี่ย?
ก็ ก็ต้องเป็นคนแก่ที่ยังพอไหวเนาะ มีศักยภาพ อะไรอย่างเงี้ย อือ คือเหมือนเรารู้สึกว่า เหมือนมันเป็นการให้อาชีพเนาะ ให้โอกาส อะไรอย่างเงี้ย อืม นั่นแหละ ๆ
อา อืม เออ จริงด้วย ก็เหมือนแบบว่าให้คนหลากหลายรุ่น หลากหลาย เขาเรียกว่า อาจจะ อาจจะมีข้อจำกัดในการหาอาชีพ ก็เหมือนเป็นการเพิ่มเส้นทาง เพิ่มโอกาสอาชีพ เพิ่มให้กับเขา
ใช่เลย แล้วก็ อืม จะรู้สึกดีไง เราอาจจะใช้บริการคนสูงวัยมากขึ้นกว่าเนี้ย ใช่
อืม ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาแชร์ถึงประสบการณ์การใช้แอปส่งอาหารค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
ยินดีค่ะ ขอบคุณ สวัสดีค่ะ